باو باوجهه كده اللي هو أنتَ طريقك كذا، فأنت حابب تمشي فيه، هتمشي فيه، هازُقك وهاكمل معاك. مش مش حابب، أو مش مش شايف نفسك فيه، فأنا هاشوف لَك طريق تاني. هاوجهك حتة ال
فاهمك. امم. بتدي له اختيارات، فاهمك. امم، امم.
آه، آه، حتة الاختيارات دي م م مهمة جدًا. بس أنتَ ما-ما ما أ أنا ما أُجبرتش على حاجة، عشان أ أَجبر عيالي اللي ج اللي هييجوا من بعدي، فاهم؟ فالديمقراطية والحاجات دي بتطلّع من من ال من العيال حاجة كويسة، يعني هيبقوا كده <chuckles>
امم، أيوه، لأ فاهمك طبعًا. دي حاجة جميلة! امم، بتطلّع نفسية كويسة طبعًا، أكيد. امم، بتطلّع نفسية كويسة أكيد. طبعًا، عندك حق. امم.
آه، آه، أكيد بتطلّع حد عظيم كده. لكن اللي أنا هاقعد أقول لأ، الواد ده هيطلع كذا من م م مهندس أنا شايفه مهندس أو أنا مهندس، فهو لازمًا يطلَع مهندس زيي والّا دكتور فلازمًا يطلَع دكتور زيي، الكلام دوَّة الواد الواد مش هيعرف، مش هيعرف يكَّمل في طريقه، فاهم قصدي؟
امم، فاهمك أكيد. تشوف الحاجة اللي امم. امم، عندك حق. فاهمك طبعًا، عندك حق فعلًا. طيب آآ، حاجة أخيرة كنت عايز أسألك فيها، آآ ال يعني المشاكل المالية، برضه دي حتة مهمة جدًا يعني. آآ الأهل ممكن يعملوا مشاكل كبيرة هنا. فده م <chuckles> يعني نت هتعمل فيها إيه ده أنا عايز آخد رأيك فيها؟
تمام، اتفضل. ياه! أنت جيت على الجرح. <chuckles> بُص، أنتَ لو بتتكلم في حتة اللي هو لما كنت باتقدم مثلًا أو رايح أقد أتقدم للعروسة بتاعتي مثلًا، وبنتفق على دهب والحاجات دي، ال الأهل الأهل الأهل صعبين أوي في الحتة دي. الأهل فاهم، راسمين رسمة كده، إن ال العريس اللي جاي دوَّة بجناحات بيطير، تمام، وجايب ال القصر معاه وجايب العربية BMW وراكنها تحت البيت والكلام ده، وهم مش هيرضوا أقل بكده. لكن لأ إحنا بنمر إحنا إحنا شباب وبن بنمر بحاجات صعبة وحاجات مش مش لطيفة. فأنا ممكن أقول لك بقى نصيحة، اللي هو لما تيجي تتقدم لحد وأنتَ فعلًا مش معاك فلوس أو مش معاك حاجة، أنتَ لازمًا يبقى عندك خطة.
طبعًا. آه دي أبسط حاجة. امم. امم. امم آه.